Hmm, that's nice, kasi ano yan eh parang, ah, mahirap din 'di ba pag ano pag mahirap din nga magtiwala eh. Ah, pero maganda kasi nag nag-a-adjust din naman sila para sa pag-a-adjust mo, 'no, at least nagtutulungan kayo sa sa mga panahon na yun. Eh, matanong kita, unang-una actually na pumasok sa isip ko, um, nung sa privacy ganyan, paano yung mga valuables mo? Sa lalo na dun sa una yung kurtina lang, like siyempre mo meron kang may ma yung passport mo pa, yung mga yung cellphone mo ganyan, paano mo siya pinaprotektahan ganyan?
Mm. Sobra. Totoo. Mm. Hmm. Oo. Ah. Hmm, bale ang sitwasyon kasi dun, kahit na sabihin mong, ah, ano kayo double deck tapos kurtina na lang harang may mga ano pa rin naman kanya-kanyang cabinet na may mga padlock talaga. So dun na may mga naka-assign na kayo na ganon, at dun di mahalaga din kasi pag ganyang nagbi aano ka eh, ah, nakikisama ka sa iba, yung respetuhan talaga at saka tiwala lalong-lalo na sa mga kasama mo. At dahil yung mga kasamahan na yun ng kapatid ko ay ki kilala na niya, may tiwala na siya, kaya nawala na din din kumbaga yung pangamba sa kanya na ah, may gagalaw ng gamit niya. Pero siyempre nandun pa rin yung pagiging secure mo na ila-lock mo pa rin palagi yung mga gamit mo. Siyempre may mga ano pa rin importanteng bagay na hindi mo naman pwedeng bitbitin araw-araw para lang masiguradong hindi mawawala katulad nga ng nabanggit mo yung passport mo, at yung iba pang mga dokumento mo ganyan at iba pang siyempre mga importanteng mga gadgets ganyan na bitbit mo. So yun may kanya naman meron naman kaming kanya-kanyang cabinet don na ano, mahalagang ano talaga nase-secure na naka-lock palagi.
Hmm. Ay okey, perfect pala. Mm. Mm. Ah. Oo, yun iba yun eh, mm. Korek. Ah, tipid.

Oh nice, buti naman 'yun 'no at least 'di ba medyo alam ko sa ibang bansa ano 'yan eh talagang struggle kasi mahal talaga 'yung space 'no. Ang mahalaga naman, ah, meron kang matulugan ganyan kasi madalas naman nasa trabaho din lahat 'no. Pero matanong kita, ah, bago tayo pumunta sa mga praktikalidad 'no ng, um, privacy sa shared home. Paano ka muna unang nag-adjust? Ano 'yung reaksyon mo? 'Di ba siyempre kung bago ka sa abroad medyo ma maba ano ka eh, magugulantang ka 'di ba na gano'n 'yung set up. Ano 'yung reaksyon mo nun? Mm.
Totoo. Mm. Hmm. Ah. Korek. Mm. Sobrang gulat ako kasi hindi na kasi actually kasama ko 'yung kapatid ko dun, siya 'yung nauna tapos siya 'yung may idea na sa ganun. Hindi niya binanggit sa'kin na ganun pala 'yung sinasabi niyang may mga kasama sa kwarto. Kasi nabanggit niya lang sa'kin na may mga kasama tayo sa kwarto ah. Ang iniisip ko lang ay 'yung parang ano kayo, parang board, nagbo-board kayo ng isang kwarto, board space, bed bed space, parang ganyan. So pag pagpasok ko nagulat ako sa set-up na meron sila, na ganun pala 'yung sinasabi niya na, ah, may mga kasama kami sa kwarto. So una nagtaka ako tas nanibago ako na, paano tayo matutulog hindi ba maingay? Hindi ba magulo? 'Yung mga ganun. Kasi ano madami kami sa loob talaga ng kwarto 'no. Tapos ang nakakaano pa dun nakakadagdag ng alalahanin ko is may mga kasama akong couples or mag-asawa, mag-nobyo, ganyan. So siyempre kahit papaano maiilang ka eh, 'di ba, dahil ah mas sanay ako ng mga kasama ko sa kwarto ay ah, kapwa ko babae ganyan at ang pagkakaalam ko din ay kapwa babae ang kasama mo tapos hiwalay ang mga lalaki. Pero dun dahil ganun nga yung sitwasyon kumbaga wala na akong nagawa, andun na yung sitwasyon eh. So oo andun na eh, tinanggap ko na lang siya tapos ano nga 'yun nga naging, ah, inalalayan ko yung kilos ko na hindi ako ma ah, kikilos ng masyadong maingay ganyan at ganun din naman sila 'di ba dahil alam nilang baguhan ako nag-aadjust ako nag-aadjust pa ako. Kumbaga nandun din 'yung oo 'yung pakikisama din nila sa'kin na, ah, pinapaunawa nila sa'kin na huwag kang magulat gan'to talaga dito sa okey lang 'yan na kahit ay may lalaki sa loob ng kwarto eh, hindi naman kami kumbaga katulad ng iniisip mo na baka babastusin or ano pa man, 'di ba na gano'n. So, maayos naman din 'yung mga kasama ko dun at pasalamat din ako sa respeto na meron kami sa loob ng kwarto na 'yun.
Ah. Hmm. Hmm. Kalakaran, hmm. Mhm. Oo ganun. Oo. Bed space, oo. Um, ay. Mm. Ah. Hmm. Ay okey. Mm. Korek. Mm. Ayan, oo nga eh. Andun ka na eh, mm. Ah okey, buti naman. Hmm. True. Mm.